Korkuyla başa çıkma yöntemin genel olarak, eee, nasıl yani? Çünkü şu travmalar kolay atlatılabilen şeyler değil, belki, daha büyük şeyler de olabilir. Her insanın da farklı oluyor sanki. Eee, senin var mı, böyle, hani, hayatta yaşadığın korkular, hani, bu hayvan korkusu ya da mücü bir mücadele etme şeklin? Başka nasıl deneyimler yaşadın? Yenerken ya da başka korktuğun bir şey? Hı hı.
Doğru. Var var. Tabii. Ya üze Üzerine üzerine gitmek bence mantıklı. Ben hayvan barınaklarına gitmeye başladım üniversitede. Orada küçük hayvanları sevdim, büyük köpekleri sevdim. Eee, ve de, şey, fark ettim ki, tabii tabii mutlaka, yani, çünkü kork korkarak yaşayamaz insan, yani, köpekler her yerde. Özellikle şu an, mesela, eee, Sofya'da yaşıyorum. Eee, sürekli herkesin bir evcil hayvanı var, her yerde köpek. Hatta bir arkadaşım var, iş yerinden. Bazen oraya buraya gittiği zaman eve çağırıyor ki beni, iii, şeye bakayım. Onun bir tane, eee, ufak böyle, süs köpeği var. Tabii.
Hıı. Harika. Hı hı. A, bayağı uçtun gittin, yani. Aynen öyle. Hı hı. Hıh. Ha! Köpeğine bakıyorsun, yani.
Aynen.
E, tamam canım o zaman. <chuckles> Halletmişsin, yani. Eee, o, hani, o o samimiyeti.
Ama süs köpeği, küçük köpek, ya.
Ha. <chuckles> Büyütmüş olsa düşünür müydün, mesela, yani, hani, eee, o zaman bu biraz fazla der miydin? Yoksa gider miydin yani? Çünkü sanki. Oluyor mu? Hımm. Etki hafif, hafif etkisi kalmış bu kadar zaman geçmesine rağmen, eee, b bir şekilde devam ediyorsun ama mesela, şu an m diyelim ki atıyorum, hani, otobüs durağına git gidiyorsun ya da başka bir şey, yani, atıyorum öyle bir du <chuckles> durum olsa, ya da yürüyorsun sokakta falan. Eee, neyi, nasıl yapardın? Aynı mı tepkiyi verirdin? Daha mı soğukkanlı karşılardın? Hımm.
İrkildiğim oluyor. Tabii irkiliyorum. Hı hı. Tabii. <chuckles> Ben hareketsiz kalıyorum, ya. Koşmuyorum. Ne hayvanın üstüne, ne geriye. Baktım, böyle, özellikle sahibi tehlikeli bir cinsi tasmasız, eee, gezdiriyor. Ta ileriden görürsem mesela karşı kaldırıma geçiyorum. Yani, o kadar. Eee, çünkü bence sorumsuzluk, yani, böyle, çünkü bunlar zarar verebilecek potansiyelde hayvanlar, şey değil, zararlı hayvanlar değil.
Hı. Hıı. Eee, sonuçta bir, eee, bir vahşi doğası olan hayvanlar, hani, özellikle bazı cinsler, belki, eee, bir şey olsa bir anda sıkıntı yaratabilir diyorsun herhâlde.
Hı hı. Mesela. Mesela.